Ama yine de iyi yapmışsın. Ama demek ki içine sinmemiş. Peki, eee, yani, bu süreçte tabii yalnız da değilsin, bir ekiple çalışıyorsun, anladığım kadarıyla. Yani, sadece yöneticilerin de yok. Eee, peki, hani, seninle aynı sıkıntıları yaşayan, bu, hani, başta da demiştin ya, eee, "Keşke başkalarına da sorsaydım, soruştursaydım." gibisinden. Onlar mesela, diğer çalışanlar, iş arkadaşların nasıl deneyimler yaşamışlar? Yani, sana yardımcı olan falan var mıydı, mesela, bu sıkıntıları yaşarken?
I hı. Hı hı. I hı. Vardı çünkü hepimiz aynı sıkıntıları yaşıyorduk ve ben yaklaşık orada 4 ay çalışmama rağmen biz gerçekten o 4 ayda çok güzel kaynaştık. Eee, ı ya ekip arkadaşlarım açısından gerçekten çok şanslıydım. Çünkü yöneticimle ilgili, şirketle ilgili sıkıntıları hep birbirimizle paylaşabiliyorduk ve de bu bence benim en büyük şansımdı. Gerçekten çok, eee, iç rahatlatan bir şey çalıştığın ortamda. Hele ki ilk iş deneyiminse yanında bir şeyleri paylaşabileceğin biri olması. Çünkü sen normal çocukluk arkadaşına da anlatırsın ama, eee, anlattığın kişiyi tanımadığı sürece biraz havada kalıyor, oluyor. O yüzden iş yerinde iyi bir arkadaş edinmek çok büyük bir şans.
Ya. Hımm. Hımm. Evet. Evet. Tabii. Yani, değil mi? Bir de mecburi olarak aynı ortamı paylaştığın insanlar, mesela, mecburi olarak beyaz ayakkabı giyemediğin insanlar. Yani, başka kim anlayabilir zaten bu durumu? Eee, kaynaştınız, yani. Peki, o insanlar da, böyle, seninle aynı şekilde başka çıkar çıkış kapıları falan arıyor muydu? Ne yapıyorlar, nasıl baş ediyorlardı?
Aynen öyle. Aynen, evet.

Olanaklarım neler, onları görmek için ve insanlarla tanışmak da bir yerde de benim için bu yani, eee, ve başvurduğum başka 2 şirketten, -bu arada orada çalışmaya başlamadan önce başvurmuştum o işlere eee, bana görüşmeye çağırmışlardı beni başka 2 insanlar. Ben de görüşmeyi kabul etmiştim orada çalışırken başk o o anki ilk işimde çalışırken ve görüşmeden sonra görüştüğüm kişiler benim yöneticime gidip onlarla görüştüğümü yöneticime söylemişlerdi. Bu benim için aşırı, eee, kötüydü ve direkt görüştüğüm şirketler gözünden silinmişti açıkçası çünkü hani, yani, bu aslında bir yerde de benim için gizlilik yani, hani, yani. <giggles>
Tabii, yani. Yani, tabii. Hımm. Hı hı. Hı hı. A! Yani sonuç olarak iş teklifini kabul etmiş de değilsin aslında.
Aynen öyle, ben de tanışmak için gittim ve işin daha kötü yanı yöneticime bu gittikten sonra yöneticim beni bir gün ofiste kenara çekip "Hadi gel bir seninle kahve içelim." ayağına bana, eee, "Sen burada mutlu değil misin? Mutlu değilsen, eee, ne kendi zamanını oyala ne bizim zamanımızı oyala." gibisinden bir konuşma yaparak benim ağzımı aramıştı açıkçası ve açıkçası söylemişti yani, "Bu kişilerle görüşmüşsün, bana söylediler." gibisinden.
Hı hı. Hımm. Hı hı. Yani iyi ama bu hiç, ııı, senin ihbar süren var, bir öyle bir hakkın var, işten ayrılma hakkın da var yani, bunları söylemeyi, yani, söyledin mi mesela, ne oldu sonrasında yöneticinle?
Tabii ki. Eee, yani, ben ona amacımın ne olduğunu söyledim. Hani ne olacağını söyledim. Eee, şu an böyle bir şey şu an için böyle bir şey hissetmediğimi ama hissedersem de elimdeki olanakların neler olacağını görmek istediğimi söyledim açıkçası. Eee, içim çok rahattı, bilmiyorum nedenini ama ben genelde iş ortamında biraz daha böyle bir sivri dilli bir insanım sanırım. O yüzden böyle hani hiç "Ya, bunu söylersem kovulur muyum? Ya, şunu söylersem yanlış anlaşılır mı?" gibi değil. Laflarımı da doğru seçtiğimi düşünüyorum Aynen öyle.
Hı hı. Hımm. Hı hı. Hımm. Yani ama sınırlarını da çizmen gerekiyor. Evet, sınırlarını da çizmelisin, aynen öyle.
Kesinlikle saygı çerçevesi içerisinde ne hissettiğimi, ne düşündüğümü söyledim ama dediğim gibi birazcık benim için, eee, tatsız bir süreçti.
Hı hı.

Mesela, öncelikle şöyle söyleyeyim, eee, Türkiye genelinde eğer ofiste oturaklı bir çalışan değilseniz ve saha çalışanıysanız araba verilir ama bu şirket araba vermiyordu. Bunu da görüşmede dile getirdiler. Ben de tamam ama, hani, benim yol masraflarımın karşılanması gerektiğini, benim her yere otobüsle, metroyla Yani, sonuçta ben yeri gelecek, topuklumu giyeceğim, babetimi giyeceğim, belki yeri gelecek, elimde dökümanlar olacak, hani, eee, toplu taşımayla işe gidemeyeceğimi söylediğimde tabii ki de taksi desteği verildiğini ama, hani, İstanbul trafiğinde de, eee, bazen taksi kullanmaktansa metro kullanmanın mantıklı olduğu gibi anekdotlarla, eee, toplu taşıma kullanmanın mantıklı olduğunu söylemişlerdi. Ben demiştim ki, yani, ”Ben benim oturduğum yerde metro yok zaten, yapabileceğim bir şey yok ama”
Hı hı. Hıı. Evet. E, yani. Hı hı. Yani, u ucuzluğa kaçmışlar sanki biraz. Hı hı.
Bi evet, biraz öyleydi gerçekten. Daha sonra, hani, işe girdiğimde asla böyle bir, eee, taksiyle gittiğimde bana, "Niye taksiyle gittin ki?" gibi yaklaşımla gelmişlerdi. Evet, maalesef. Daha sonra, eee, en beni şaşırtan ve ş sürpriz olan bana beyaz ayakkabı giymek yasaktı çünkü onlara göre ciddiyetsizlikmiş. Eee, kıyafetin şıklığını gideriyormuş beyaz ayakkabı giymek. Aynen.
E, gerçekten mi? İnanmıyorum. Ne? <chuckles> İnanmıyorum, beyaz, yani, ııı, spor ayakkabısı yerine mesela şeyi anlayabilirim, hani, daha iş yeri usulüne uygun, böyle, resmi, yani, beyaz renk, değil mi?
Babet diyebilirsin, ııı, b loafer diyebilirsin, makosen giy diyebilirsin, topuklu giy diyebilirsin, neyse, hani, bunları anlayabilirim, bir dress code anlayabilirim ama renk tercihi koymak
Evet. A, evet, renk tercihi hiç profesyonel değil, yani, bu şekilde. İnanmıyorum. Eee, peki, ta taksi sonra nasıl giderdin, mesela, bu sorunu?
bana da çok komik gelmişti. Kesinlikle, kesinlikle. Taksi, a eee, yöneticimiz vardı. Zaten ekipte 3 kişiydik, bir de yöneticimiz vardı bi benim gibi, iii, çalışan. Yöneticimiz beraber gideceğimiz zamanlarda beni bırakıyordu. Yakın bir durağa bırakıyordu vs. bir süre öyle şey yapıyorduk ama gerçekten sürdürülebilir değildi ve ben hani
Hı hı. Hıı. Ha, yani, biraz, böyle, anam babam usulü olmuş sanki, böyle, sürdürülebilir şirket, böyle, şeyi gibi olmuş, vizyonu. Hıı.
Biraz öyleydi, aynen öyle. Kesinlikle, kesinlikle ve 1. ayın sonunda da, eee, şöyle bir şeyle karşılaştım: Ben başka bir şirketlere de başvuruyordum, her zaman; ben mutlu olduğum şirkette çalışırken de başvuruyordum ki diğer
Hı hı. Hı hı.